Alam mo sa totoo lang talagang ah, sabi ko nga kanina yun yung una kong naisip, maliban lang sa naiisip ko na ang hirap na maoperahan pero naisip ko talaga yung budget mismo yung laki ng gastos lalo na nagpunta kan sa, ah private na hospital, alam mo na pag syempre pag private na hospital, private din yung ah doktor mo, yung kasi yung dalawa yung babayaran mo kumbaga hindi lang hospital bills, yung mag i ng hmm ah internist at tsaka yung surgeon at tsaka yung anesthesiologist. So mga private doctor, so napaka napakalaki ng babayaran kasi tinanong na ng mister ko, ng asawa ko kung mga ilan yung kabuuan ng babayaran, eh gulat ka talaga sa laki ng, ah sinabi niya na pwede naming ihanda. Eh alam mo yun, ihahanda mo samantalang sinabi niya na sa araw na din yun eh ma-ooperahan. Ayan kaya laking tulong din ng mga kapamilya na handang ah nagbigay din nagpaabot din ng tulong pinansiyal at tsaka syempre talagang ah gumawa rin ng paraan ang aking asawa na, kahit nandoon yung hiya kumbaga na magsabi sa ate niya oo pero syempre siya lang naman yung alam namin na ah matatakbuhan sa oras na yun, kaya hindi naman niya kami binigo kumbaga nagbigay din siya talaga ng pinansyal na suporta sa panahon na 'yon.
Mm. Mm. Ah ganun ba? O Mahal. Mm. Oo, mm UPS pa. Oo. Mm. Tama. Mm. Inabot magkan. Magkano? Ah. Ganun? Tumulo. Mm. Okey, Mm. Mm. Oo mm, mm. Mm tama. Mm.